هي فعلًا في مواقف كتير من اللي أنت بتقول عليها دي بالضبط حصلت معايا، وهاحكي لك موقف منهم. أظن ده حصل قريب يعني مثلًا في السنة دي تقريبًا حصل. إن كان في شخص مثلًا معيّن، كان بيبقى مرّة واحدة كده بيقلب مثلًا أو بيتنرفز أو بيزعق أو بيتكلّم مثلًا مع غيره أو معايا مثلًا بطريقة مش عاجباني، وأنا مش متعوّد على كده، مش متعوّد إن حد يكلمني بطريقة وحشة مثلًا أو حد بالذات الشخص ده. يعني أنا عارف إن أنت شخص آآ، مثلًا بتعامل غيري مثلًا بإحترام أو مثلًا بتتكلّم أصلًا عادي، وأنا مش متعوّد منّك على ده، فأنت مرّة وحدة ليه بتقلب؟ ففي مرّة فعلًا شخص
لا، بس يعني عايز مرة كنت متنرفز أنت أوي، آه. تمام. آه. تمام. مرة واحدة كده يعني، من غير أي بوادر؟ أ
يعني ممكن شخص اللي هو ممكن ساعات بيشوف نفسه، ساعات بيبقى اللي هو عايز يفرض ساعات أنت عارف ناس بتبقى عايزة تفرض نفسها مثلًا، فبتبقى بتدبش بتضبش في أي حد قدامها، آآ، ساعات الواحد مثلًا عايز يبين إنّه هو قوي يعني، فبيجي بقى على واحد مثلًا يتكلّم معاه بطريقة مش حلوة، فمثلًا في واحد قبل كده جه عمل معايا كده. وهو أصلًا يعني أنا مستحيل حد يعمل معايا كده، يعني صعب، فأنت ليه تييجي تتعامل معايا كده مرّة واحدة؟ فهو كان شخص عزيز عليَّ شويّة فيعني في مرّة استحملته شويّة. في مرّة تانية بقى، هو زودها لقيت نفسي مرّة واحدة انفجرت، قلت له: "أنت بتتكلّم مع مين كده؟ أنت بتزعق في مين؟ أنت مش عارف إيه." حصل بقى شك يعني كان الموضوع هيقلب بشكلة كبيرة أوي يومها. اللي هو أنت لأ، أنت بتتكلّم مع مين كده؟ أنت أصلًا عمرك اتكلّمت معايا كده والّا عمرك عرفت تتعامل معايا كده؟ أنت مرّة واحدة قلبت؟ يعني ده أنا ده ده أنت على طول طول عمرك بتس تحترمني وكده، ففعلًا موقف زي ده باقول لك حصل قريب، الموضوع اتل كبر واتلم، وفعلًا والناس كتير اتلمت وقالوا لي: "لأ خلاص اهدا ومش عارف إيه، وهو فعلًا غلطان ومش عارف إيه." آه، بعد كده إحنا ما خسرناش بعض يعني إحنا في نفس اليوم اتكلمنا، بس بعد كده الموضوع ده ما حصلش مرّة واحدة.
تمام. تمام. اهم. طب قُل لي بقى، أنت قلت له إيه؟ آه. اهم. تمام. اهم. كويس إمم. طب بعد كده أنتم رجعتوا صحاب تاني؟ آه، يعني تمام. طب وهو عملها تاني والّا خلاص اتعلم من الموقف ده؟
لأ، ما حصلش بقى مرّة واحدة تانية اللي هو يتجرأ أو يفكر حتّى إنّه يعمل كده تاني. وده الصح يعني، مثلًا أنا مش حاجة عملت حاجة غريبة لأ ده هو ده الصح فعلًا، وخصوصًا إن أنا في غيري مثلًا بيبقى حاطط حدود واضحة فعلًا هو ما يقدرش يتكلّم معاهم كده، فأنا لمّا عملت كده فعلًا ولمّا وضحت له، وقلت له: "أنت ده غل يعني ما تعملش معايا كده." فعلًا ما عملش الح الحوار ده خالص تاني.
كويس خالص. إمم. اهم. <gasps> طب إمم. تمام. طب هو أنا عايز أعرف، أنت متجوز؟